Ich hätte mal 'ne recht spannende Frage, mal 'ne andere Frage. Ähm, und zwar w w w gab's schon mal bei dir, ähm, 'nen St Art Stilwechsel, äh, von der Kleidung her, von den Haaren her oder vielleicht Tattoos, und hast du dich da mutig gefühlt, beziehungsweise hat das Überwindung für dich gekostet?
Mhm. Mhm. Ähm, ja. Äh, also, da kommt mir direkt ins äh, ja gut, da springt mir springt mir direkt die Erinnerung springt mich die Erinnerung an, wie ich mir, äh, den Kopf rasiert habe. Und da habe ich das getan, weil, äh, ich habe, äh
Mhm. Okay.
äh keine guten, äh, Gene, was die Haare angeht, und habe es aber 'ne ganze Weile lang halt versucht, zu verdecken, zu über ja, wie man das halt so macht. Und irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe: „Okay, so, ich habe keine Lust mehr, mir die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen. Also rasiere ich die jetzt einfach alle ab und geht's danach weiter.“
Oh. Mhm. Mhm. Ja, mutig, muss ich sagen. Ich wei ich glaube, viele Männer haben das, hm, ich weiß es nicht genau. Ich glaube sogar 30 % oder sowas der Männer haben Haarausfall. Deswegen bist du da auf jeden Fall nicht allein. Ich zum Beispiel, ich kenne auch viele, <snorts> die das ähnliche Problem haben. Die waren aber bis jetzt noch nicht so mutig und haben, äh, gesagt: „Okay, jetzt, ähm jetzt rasieren wir sie ab." Darf ich fragen, wie alt du bist?
Äh, ich bin jetzt 29.
Also, hat es, jetzt erst angefangen oder schon 'n bisschen früher?
Ah ist 'n gute Frage. Also, die Geheimratsecken haben ziemlich früh angefangen. Äh, da war, aber da waren die Haare noch nicht so dünn so, es war noch okay, 'ne ganze Weile. Ich weiß nicht, ich habe das selber 'ne Weile lang gar nicht so richtig mitgekriegt, so weil man es halt immer im Spiegel nur sieht, so bis ich dann halt irgendwann mal drauf aufmerksam gemacht wurde von 'ner Perso
Mhm. Echt? Okay.
ja, wobei, also, die die hat das halt aber positiv formuliert, so so ist ja ist ja aber m mutig, so da dass dass dass so dass du so rumtrickst und dann habe ich habe ich plötzlich mal aus 'ner anderen Perspektive betrachtet und war so: „Uh, äh, ich bin eigentlich gar nicht so mutig. Ich habe das noch nicht so wirklich m mich mich selber so genau betrachtet im Spiegel.“ Hm, ja, und dann hat das halt angefangen, dass ich 'ne Weile lang dagegen angekämpft habe, bis ich dann habe Mist.
Ah okay. Äh. Mhm. Wobei, ob man das, äh, Ganze so, äh, äh, positiv einschätzen kann, wenn man sagt: „Du bist aber mutig, dass du <chuckles> so rumläufst. Kann man auch anders verstehen, ne, aber, gut, ne?
Ah, ich glaub ich glaube es war es war tatsächlich 'n Kompliment gemeint. Das war das war 'n Mädel, das auch weiter geflirtet hat mit mir so es war nur ist nur nicht so bei mir angekommen, wie sie's
Ja, okay. Mhm. Ah, ja, okay, gut, sehr gut. Dann d du kannst wahrscheinlich besser einschätzen, ja. Ähm ja und dann hast du dir einfach mal gedacht, war das so 'n einfach so 'n Impulsmoment, wo du gesagt hast: „Okay, jetzt rasiere ich's mir ab." Oder hattest du's schon länger vor?
Ja. Ähm, ja, das ist natürlich schon 'n bisschen in meinem Kopf immer rum, äh, geflogen so der Gedanke so s weil es halt ja, irgendwann halt unausweichlich war, ne? S und weiß nicht den Entschluss gefasst habe ich dann irgendwann, als ich im Urlaub war und weiß nicht 'n 'n 'n Problem damit hatte, so d d dass ich immer nur über meine Haare nachgedacht habe, als wir Fotos gemacht haben. Und da war ich dann irgendwie so: „D das kann's ja irgendwie nicht sein, so, du machst dir selber deinen Urlaub kaputt. S so sowas, äh wegen am Ende des Tages nichts so dann“, äh genau als ich nachdem ich nach Hause gekommen bin, gesagt: „Okay, ab dafür.“
Hm. Äh. Ja, im Prinzip, wenn man darüber nachdenkt, ja, das sind ja nur Haare, also es ist ja eigentlich gar nicht viel dabei und s ich kann mir vorstellen, dass es v liegt, ähm.
Ja und nein so ich ich vermisse das schon 'n bisschen so. Also ich ich grad sehr kurz so und, äh, ich hatte gerne lange Haare, so durch die durchfahren und sowas. Das ist schon und bisschen. Also so und was mir tatsächlich sehr also wo ich ich bin 'nen ich bin 'n Sturkopf. Und ich war auch so 'n bisschen so: „Ich will aber, äh, schöne lange Haare haben und volle und was weiß ich so, äh ist halt egal egal, wie stur der Kopf ist."
Ja. Hm. Mhm. Mhm.
Die Haare kommen nicht wieder.
Wie hat dann dein dein Umfeld reagiert? Als du es abrasiert hast. Also, du bist komplett komplett Glatze, oder, denke ich mal?
Äh, ne, ne, so so soweit nicht. Ich bin aufm Buzz Cut runter halt.
Nicht? Ah okay, ja gut, aber hm.
Ja am Anfang hm, äh, am Anfang hatte ich 'n ziemlich radikalen Buzz Cut. Und dann habe ich halt so wieder so 'n bisschen länger wachsen lassen, so ich ich nehme auch noch, äh, Fi Finasterid, falls dir das was sagt.
Hm, ne, nicht so.
Hm. Ah, äh, das ist, äh, Haarausfall ist vor allem wegen 'nem Abfallprodukt, das entsteht, wenn man Testosteron irgendwie im Körper synthetisiert äh, und da dass, äh, die Haarfollikel sehr sensibel darauf reagieren.
Okay, ja. Mhm.
Und, äh, die beste Pille, die es dagegen gibt halt momentan. Äh, die sorgt halt dafür, dass dieses, äh, Nebenprodukt, Abfallprodukt von Testosteron 'n bisschen, äh, unterdrückt wird. Ich glaube ah, wie nennt man das denn, wenn wenn ja, ich habe es vergessen. Egal, äh, auf jeden Fall
Ja, okay, ich kann mir das so vorstellen, ja. <chuckles>
Äh, genau, äh, u und seitdem w werden zumindest wird's w werden die Haare nicht mehr lichter so und der Buzz Cut sieht, äh, halbwegs gesund aus und
Also, sagst du: „Es hat was gebracht“, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und weiß nicht, was für mich auch weiß nicht unabhängig davon, was jetzt so tatsächlich im Außen bringt, äh im Innen im Inneren tut sich fühlt sich halt gut an, äh, dass ich halt etwas für mich mache, so. Ist halt so was wie Self-Care.
Okay. Mhm. Also, dir geht's jetzt nicht mal direkt darum, was andere von dir halten? Hast du allge das ist 'ne gute Frage. Hast du allgemein würdest du sagen, starkes Selbstbewusstsein, dass dir eigentlich egal ist, wenn jetzt jemand sagt: „Hey, guck mal, da kommt der und hat keine Haare aufm Kopf," oder ist dir oder ist dir sowas egal, zum Beispiel?
<blows air> Also, es ist so so so 'n ah, ich bin da zwiegespalten. Es gibt halt so diesen einen Teil von mir also es sind ja also, ich muss sagen, wenn das von jemand anderem kommt, äh, würde ich erst mal sagen: „W was ist 'n dein Problem, so dass du so viel Gedanken dir über meine Haare machst, so dass dass du dass du halt irgendwie so, so negativ darüber redest?“ Das ist das ist fucking weird so.
Mhm. Ja. <chuckles> Ja, ja, ja.
G also das ist muss weiß nicht, also, man muss nicht unbedingt das Aussehen von anderen kommentieren, insbesondere Sachen, die halt nicht unbedingt einfach zu ändern sind.
Hm, ja, richtig.
Äh, und, äh, gleichzeitig w war es natürlich trotzdem so, d dass ich irgendwie also, 'n Problem damit hatte, s von so so betrachtet zu werden. Also, es war halt irgendwie so 'n bisschen so so 'n Makel, so, den ich halt nicht verbergen konnte. Und das hat halt gedauert, bis ich selber damit klargekommen bin. Und es war halt auch einfach irgendwann sowas, wo ich wo ich alle mein wo ich all meinen alle meine Selbstzweifel so drauf projiziert habe wenn wenn nur das anders wäre, dann wäre alles besser, so nach dem Motto.
Mhm. Okay, ja. Mhm.
Und ja, genau. Also, es hat halt 'ne Weile gedauert, bis ich damit klargekommen bin. Das hat dann auch viel weniger mit den Haaren zu tun gehabt und viel mehr, wie ich mich halt grundsätzlich im Leben gebe, wie ich durchs Leben laufe. Und dann habe ich halt irgendwann auch aufgehört, so viel Gedanken mir über meine Haare zu machen, weil doch nur Haare, auch wenn's 'n großer, wichtiger Teil von Identität ist und bli bla blub. Am Ende sind's nur Haare.
Mhm. Mhm. Richtig, ja. Ja, weil d ich hab's angesprochen, weil v viele, ähm, denen ist es ja unglaublich wichtig, was andere von ihnen denken. Und viele lassen sich dann auch zu irgendwas hinreißen, wo sie im Endeffekt bereuen. Und, äh aber gut, wenn du sagst, du hättest gerne trotzdem längere Haare nur für dich, weil das bei dir sieht's vielleicht besser aus. Ähm, hast du da schon mal so nachgeschaut? Es gibt ja solche so 'n Kumpel von mir macht jetzt zum Beispiel so 'ne Eigenbluttherapie, also lässt sich quasi Eigenblut in die Stirn spritzen, damit da wieder Haare wachsen. Hast du dir schon mal s äh, sowas schon mal überlegt? Oder bist du da sagst du da, ne, so kosmetischer Eingriff und so bin ich komplett raus?
Ja, ähm, genau, äh, ich habe drüberr nachgedacht, so, weil weil halt, äh weil ich hatte immer 'nen weiß nicht ja, ich hatte schon immer so so so 'n kleinen heftigen Stich. Wenn ich das halt wenn ich halt gesehen habe, dass das halt dieser Makel da ist, der den ich eigentlich nicht mit meinem Selbstbild vereinbaren kann, so das war ja, w w weiß nicht, äh, so dieser klassische Moment, wenn du wenn du das erste Mal dich dich i in der Frontkamera siehst oder so und weißt, dass die F
Mm, äh, ich weiß was du meinst.
So sehe ich aus.
<chuckles>
so das das habe ich halt damit verbunden 'ne Zeit lang, äh. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was was war die Frage? Ah ja, genau, kosmetischer Eingriff. Genau. Äh, da war ich dann so: „Ne, das ist irgendwie das ist für mich, äh, also, äh, ich ich ich kann auch ohne Haare mich finden“, so das war dann für mich auch irgendwie so 'n so 'n so 'ne Aufgabe an mich selber, weil ich halt auch so war: „Es kann nicht sein, dass ich also, es gibt Menschen, die müssen mit viel Heftigerem klarkommen.“
Äh, j richtig, ja. Hm. Richtig, ja. Gute Einstellung, ja.
Kann nicht sein, dass ich mich wegen 'n paar Haaren jetzt irgendwie so ja, anstelle so ich werde schon irgend ähm, und dann ja ich habe angefangen 'n bisschen mehr Sport zu machen, mich halt anders um mich zu kümmern so und das w war mir dann genug so.
Mhm. Ja, wie gesagt, also, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass grade die äh, die Leute, die in deinem Umfeld sind und dich wirklich mögen, da wird jetzt keiner kommen und sich lustig machen über über deine Haare oder so, weil es es im Endeffekt juckt es es juckt ja keinen. Also, ob du jetzt 'ne Glatze hast oder ob du 'n Pferdeschwanz hast, das ist doch also, ist doch grade egal. Und nur ich meine ich habe halt nur gefragt mit, ähm hier mit den kosmetischen Eingriff und sowas, weil mittlerweile ist es ja so 'n Trend, ne? Mit, äh, hier Turkish-Hairlines und sowas in Türkei Haare machen, dann ist der ganze Flieger voll mit den Leuten, die sich da die Haare machen lassen, und das ist ja 'ne Vollkatastrophe, dieser Trend mittlerweile. Und dann sieht's im Endeffekt, sieht's halt auch dann sieht's schlimmer aus als davor, weil du da vorne einfach so 'n schwarzen Strich in der Stirn hast.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Ich ich finde das irgendwie auch also also, das geht halt auch so einfach durch diese Social-Media-Kultur und, dass man halt die ganze Zeit perfekte Menschen sieht, das, hm, ja, macht einen halt macht halt doch was. Und, was ich halt sehr problematisch finde, ist halt, also, ich ich habe dann da so das Gefühl, dass, also
Mhm.
Haare sind im Ende am Ende des Tages nicht das, was dich liebenswürdig machen als Menschen und und ich habe das Gefühl, dass ja, dieses dass dass teilweise w Menschen verkauft wird so, weil, Frauen hatten aber glaube ich noch mal 'ne ganz andere Perspektive drauf, weil deren Selbstwer also, deren Wert ja grundsätzlich an ihr Aussehen geknüpft wird.
Mhm.
Und und jetzt fängt's halt langsam bei den Männern auch an, dass das so losgeht. Hm, ja, eigentlich also, das ist halt, ja, Equality schön und gut so, aber es vielleicht wär's besser, wenn wir einfach uns bisschen weniger auf das Aussehen konzentrieren und mehr auf das, was wir machen, ja.
Hm, ja, ja, ja, das stimmt. Hm, ja. Ja, wie gesagt, nicht um jeden Preis halt, ne? Und, grade um irgend 'nem, äh, Schönheitsideal zu entsprechen, das ist ja teilweise wirklich verrückt, was da also, wie Leute sich da verunstaltet haben mit solchen Eingriffen. Und, äh, wie gesagt, ich denke mal hast du im Freundeskreis zum Beispiel hast du da jemanden? Kollegen, der auch 'n das ähnliche Probleme hat wie du? Also, wie gesagt, es sind ja viele Männer, denen es so geht.
Mhm. Ja. Ähm, es fängt halt langsam an, dass, äh, meine Kumpels auch Geheimratsecken kriegen. So die haben halt alle noch genügend Haare, um die, äh, geschickt zu verdecken mit guten. Wobei die wobei ich auch bei denen merke, also, die werden auch 'n bisschen unsicher deswegen und fühlen sich bisschen insecure und das ist halt, ja, sehr, sehr traurig so, aber ja, so ist es halt.
Mhm. Ja, ja. Ja, d Das denke ich mir sowieso. Ich glaube, also, viele re, äh, laufen ja mittlerweile auch so ja, ich sage mal, Männer im Alter zwischen 20 und 30 ist ja gerade diese Lockenfrisur, weißt du? Wo man z dann seine Stirn versteckt, ist ja sehr im Trend. Und dann muss man sich nur mal fragen: „Warum?“ Wahrscheinlich, weil halt 50 % davon Geheimratsecken haben. Also, das ist ja wirklich so, dass man dass du damit du hast eher wahrscheinlich Glück, wenn du das halt nicht hast, aber es ist eher der Normalfall, dass du entweder hast du halt irgendwann gar keine, oder du hast halt Geheimratsecken auf jeden Fall. Also, damit hat jeder, glaube ich, zu kämpfen.
Ja. Ja. Mhm. Ja. Also Ja, und ironischerweise isses, wenn halt alle, ne, so die frei rumlaufen würden damit, dann wäre es halt normalisiert so, und dann würde man sich auch nicht beschämen. Aber, dadurch, dass alle halt so tun, so ne, ich äh, ich bin perf so pef ich bin perfekt so also, ist ja auch so 'n bisschen das Social-Media-Ding, ne? Immer die n nie die Schwachstellen zeigen so, sondern halt immer nur, ja, das Bi das Bild von
Hm. Mhm.
äh, ja, Perfektion, ja, außen so und das ist halt, ja
Perfektion halt, ja, genau.
ja, so v
A aber sonst hast du sonst hast du jetzt keinen Stilwechsel hingelegt, was noch Also, dass du gesagt hast, okay, äh, jetzt als Beispiel: „Ich, äh, rasiere mir jetzt meine Haare ab und jetzt ziehe ich dann auch Lederjacke an und meine Haare.” Sowas, weißt du, was ich meine? Kann ja auch sein, gibt's ja auch welche, die da komplett radikal sind.
<chuckles> Ähm, mhm, ähm. Aber ich ich habe auch schon vorher g ganz gerne Lederjacken getragen so <chuckles>
Okay. <chuckles>
und so. Ne, ich glaube, ansonsten hatte ich nie wirklich 'nen radikalen Stilwechsel. Es hat sich, weiß nicht, so mein Stil hat sich so nach und nach entwickelt, so Kleidung und der Rest. Äh, was was ich bin inzwischen ich w manchmal bin ich bunter unterwegs gewesen, ne, ja, 'n ganze Zeit lang. Also, in meiner Jugend sehr viel Schwarz und irgendwann in den 20ern 'n bisschen bunter und jetzt wieder 'n bisschen mehr Schwarz, aber ansonsten, also, das würde ich nicht so ri als richtigen Stilwechsel und wirklich Mut ist da auch nicht dabei.
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Gut, aber im Endeffekt würdest du sagen, du hast, äh, damit die richtige Entscheidung getroffen. Also, es geht dir jetzt besser wahrscheinlich als
Ja, auf jeden Fall. Voll.
davor, ja. Also, kannst du wahrscheinlich jedem empfehlen.
Ja, genau. Und, äh, auf die also, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, was die Menschen wohl denken, wenn sie rausfinden wenn sie dann halt meine echte Hairline sehen so, weil die sehen sie ja die ganze Zeit so und ja.
Mhm. Ja, dann danke ich fürs Gespräch. Äh, waren paar sehr interessante Einblicke.
Ja, sehr gerne.